Thấy bình thường à, kiểu như, mình còn đồ ăn khác để ăn, à, ăn, ờ, cơm sơ cơm sườn hoặc là ăn, ờ, ừm, bún, ơ, kiểu như, nhiều lắm, ơ, hủ tiếu, còn mấy món khác ăn, à, đồ chiên thì cũng không cần cho lắm, đấy. Ừm, vâng, vâng. Ừm, đúng rồi, đúng, đúng rồi đấy. Đấy, nên, ơ, thực sự thì, ờ, theo bạn thì mình, ơ, k kiểu như là, ăn đồ chiên vào những lúc nào dễ bị, ờ, mất kiểm soát nhất, kiểu như là, khi đói, khi mình buồn hay là khi chơi với bạn bè? Ừm.
<chuckles> Ờ. Ờ. À, hiểu. Ừm, ừm, đó. Thì khi mà bạn có nhiều lựa chọn rồi thì mình cũng ít nghĩ tới đồ chiên rán hơn, đúng hông? Ừm. Hiểu, hiểu. Ừ. Ừm. <chuckles> Mình thấy nha, ba cái, à, lần mà mình ăn mà khó kiểm soát nhất á, một á là khi mình đói đúng, chính xác. Thứ hai là vào ban đêm mà mình thức khuya, đó, kiểu như, ban đêm là cái lúc mà mình đói nhiều nhất á, mình cứ nghĩ tới đồ ăn, đúng hông? Mà đồ ăn chiên rán nó lại quá ngon đi nữa. Rồi cái thứ ba là đang ngồi nói chuyện tám chuyện với bạn bè đó. Không biết bạn sao?
Ừm, ờ. Ừm. Ừm. À. Vâng. Ừm. À, vâng. Đúng, đúng. Mình thì, ờ, mình thì thường ăn mấy đồ ăn chiên vào những lúc mà <chuckles> mình phải nói thật lòng là mình, à, ăn vào mấy cái lúc, sao ta, như là khi đói khi đói là mình ăn cũng hơi lố lắm, thực sự ấy. Thì, ờ, và khi đặc biệt nhất là khi buồn cũng có nữa, khi buồn là gặp mấy chuyện nào buồn buồn ấy mình cũng ăn, thực sự. Vâng, còn khi tụ tập với anh em là thôi, do mình tiếc tiền quá nên mình cũng ăn chút chút thôi. Vâng.
Ừm. Ừ. <chuckles> Ừm, à, đúng rồi. Chính xác, chính xác. Ừm. <laughs> À. À, mình hiểu, mình hiểu, vậy, à, thì đúng rồi, có những cái lúc mà mình khó kiểm soát như vậy á. Thì hông biết nha, bạn có một cái cách nào để mà bạn hạn chế ăn đồ chiên rán nhưng mà vẫn cảm thấy ô kê hông? <chuckles>
Ừm, vâng, ừm, ừm. Ừm, vâng. Ừm, ừm, vâng. Ừm. Ừm. Cũng có, có cách để hạn chế, kiểu như là, mình, ờ, s sử dụng nồi chiên không dầu này, nó vẫn ngon mà ít mỡ hơn ấy, đấy. Nồi chiên không dầu là thôi, khỏi tốn dầu luôn, nhưng thực thực ra, thực chất nó là nướng, nhưng mà thôi, đằng nào nó ăn vẫn giòn, vẫn ngon mà. <chuckles> Đấy, ừm, vâng.
Ừm. Ừm, đúng rồi đó. Chính xác nha. Ừ. Ừm, sao? Ờ. <chuckles> Đúng rồi. Ê, chính xác nha. Mình thấy cái nồi chiên không dầu là một cái phát minh rất là vĩ đại luôn á, rất là ô kê luôn, đúng hông? Ờ, đó.
Ừm, ừm, vâng, đúng rồi, đúng rồi đấy. Ừm, hay là thay vì chiên thì mình có thể thử, ờ, nướng hoặc là áp chảo không dầu nè, hay là luộc, và mình áp chảo nhẹ một chút nè, kiểu vậy, kiểu như là kiểu như, ăn đồ giả chiên. <chuckles>
Ồ! Ừm hứm, ừm hứm. <chuckles> Ừ, ê, mình thấy cái cách đó rất là hay mà cũng healthy luôn á bạn, bạn vẫn có thể ăn đồ chiên rán, ha, nhưng mà hông hông có dầu thôi thì nó vẫn tốt cho sức khỏe, đúng hông?
Vâng. Ừm, vâng.